Ayan, oo. Sobra, sobrang nakakatulong, um, lalo na yung sinigang. Ay madagdag ko lang din kuma gusto ko din kapag umuulan tapos stress din ako, hindi nawawala iyong sopas.
Mm. Ayun. Naaayon, oo. Ayun, okey.
Ayun, sopas talaga hindi nawawala kapag umuulan. Iba kasi yung talagang comfort food ko kapag stress ako, sinigang. Pero kapag alam mo yung okey naman yung pakiramdam ko, pero umuulan, sopas talaga yung hinahanap ko. Kahit stress ako sa trabaho kasi sa trabaho hindi natin maiiwasan ma-stress tayo di ba? Sa buhay. Yung coping mechanism ko para mapagaan yung, yung stress na nararamdaman ko, kumakain talaga ako ng sinigang.
Mm, m Oo. Tama naman. O 'yan, mm. Hmm.
Oo, sinigang o kaya ng sopas, ganyan. Mahilig kasi ako sa maiinit na sabaw.
Okey.
Oo, lomi mga ganyan. Alam mo yung mga ganyan na tipikal na mga mm.
Oo nga, marami nga, marami ka ngang mapa paborito <snorts> ano. Kumbaga kahit naman ano diyan, eh, 'no. Minsan kasi kapag ka stress ka ba halimbawa, hindi ka di di ba nabanggit mo naman na hindi ka picky eater di ba, kumbaga ganyan. Pero kapag ganyan naayon naman sa stress di ba minsan may specific talaga tayo na hinahanap, eh, 'no bukod sa ano, may mga gano'n ka ring mga senaryo 'no?
Tot <laughs> totoo. Oo, totoo. Mm, ayun, mm. Oo, yun. Sinigang talaga <snorts> kapag talagang super stress. Alam mo kapag tapos ko kumain ay busog na busog talaga ako, magpapakabusog ako kasi kasi ang sarap talaga ng ulam na yun, eh. Siyempre hindi ko siya kinakain ng gano'n lang, kailangan may kanin. May kanin talaga siya <snorts> oo. May white rice talaga siyang ganun. So, ako naman kasi ang kagandahan hindi kasi ako tabain. So, kahit ano yung dami ng kinakain ko, nasa genes siguro namin, gano'n kaya
Mhm. Oo. Oo, hindi mawawala 'yan. Oo, hindi mawawala <snorts> talaga oo. Mm. Ah, mabilis talaga yung metabolism ninyo, mm.
Oo, mabi sobrang bilis ng metabolism ko kaya kaya malakas din ako kumain ng kanin, gano'n. Tapos ayun, kailangan mainit yung sabaw kasi kapag kahit masarap yung sinigang tapos hindi siya mainit parang hindi ako nagaganahan. Mm, totoo. Hindi ako nagaganahan kaya kailangan iniinit ko muna siya kunwari gano'n para mas mainit talaga. Tapos kakain ako nun. Alam mo pagkatapos, nagiging okey siya.
Mm, mm. Tama 'yan, mm. Kulang, mm. Parang walang gana 'no, pero tama ka diyan. Mhm. Mm, ayun. Ayun, salamat, ah, sa pagbabahagi mo sobrang dami naming natutunan dun. Hanggang sa muli.
Mm, yung mood. Ako din. Maraming-maraming salamat sa magagandang tanong mo, 'gang sa muli.

Mm. Parang kakaiba nga yun, oo. Sige nga pwede mo bang ibahagi sa'kin kung anong klaseng pagkain yun?
Kung. Saluyot nil mm. Eto. <laughs> Napakasimple lang itong lutuin. Pero eto naluluto ko na rin siya, yung may saluyot, tapos labong, lalagyan mo ng, <clicks tongue> ng sabaw, tapos, igigisa mo muna kasi yung ano, eh, yung bawang, sibuyas, tapos okey na 'yon lalagay mo na 'yong saluyot, 'tsaka labong, lalagyan mo ng tubig, tas lalagyan mo siyang bagoong. Kung hindi ka naman wala ka namang ano sa bagoong okey naman sayo yung lasa ng bagoong, pwede mo siya lagay, yung bagoong. Pwedeng bagoong isda, o kaya yung bagoong na nabibiling naka bote pwede yun. So lalagay mo siya tapos, mas masarap yun kung may pritong isda.
Mhm. Okey. Okey. Mhm. Ah.
Ay napaka linamnam talaga nun. Mm. Napaka linamnam. Parang alam mo yung yung lasa niya is parang nasa buhay probinsya ka, ganun, ganun yung vibe na binibigay nung pagkain na yun, kung sa gulay, mm to
Mm. Okey. Oo. Oh. Okey. Ano naman yung ano, ano naman yung nagiging reaksyon ng mga tao 'pag pinagluluto mo sila nung ano, nung dish na yan, nung putahe na yan?
<chuckles> Oo. Actually may may tao na kaibigan ko na na pagluto ko ng ganyan. Hindi siya mahilig sa gulay, eh, hindi talaga siya mahilig sa gulay. Pero pinatikim ko yung <scoffs> ganun na na putahe, nagustuhan niya. Hindi ko alam kung talagang nagpepeke lang para hindi ako masaktan sa sa end ko or, mm. <giggles> Totoo.
Oo. Okey. Okey, nice, <snorts> okey. Ay hindi, ikaw naman ang nakakaalam nyan, ikaw naman ang nakakaalam niyan. 'Kumbaga malalaman mo kung nagsisinungaling ba yung isang tao o hindi, mm.
Oo. Kung nagsisinungaling siya. Pero sa tingin ko na sarapan talaga siya at nagustuhan niya yung gulay na yun. Kasi hindi siya ano, eh, 'no? Yung gulay na yun hindi siya pangkaraniwan na makikita mo lang sa, alam mo 'yun, pi binebenta sa tindahan, hindi siya katulad ng kalabasa na makikita mo, sitaw makikita mo diyan. So yun, parang mahirap siya hanapin lalo na kung sa lungsod ka.
Oh. Oo. Oo. Okey. Mm, kung sabagay 'no. Ayun. Pero umabot sa point na ano, talagang tinatanong niya sayo kung kanino mo 'to namana, o kaya may mga pagkakataon ba na nirerequest ng mga kaibigan mo yan o nung tao na yun, yung luto mong yun?
Mm. So ganon, oo. Pero. <snorts> Oo. <snorts> Um, yung pamangkin ko nagustuhan niya din, nagustuhan niya din yung gano'n, isipin mo, ha, hindi pa siya gano'n katanda, 'kumbaga bata pa lang 'yong <scoffs> pamangkin ko, pero nagustuhan niya 'yong gano'n. Eh, 'di ba karamihan sa mga bata hindi sila mahilig sa gulay? Oo. Pero nasarapan siya sa pagkain na ganon, na pwede pala. Tapos yun lang, para sa akin may kulang siya kung wala siyang pritong isda. Ayan talaga yung, nagpapasarap. Ihahalo mo kasi siya, eh, 'pag naprito mo na yung isda, eh, ilalagay mo siya ngayon sa sabaw.
Galing, nice. Totoo yan, mm. Mm. Partner, 'kumbaga dun mo ipapares, oo, okey.

So, sakto 'yang tanong mo na 'yan kasi maulan kanina. So, ang paborito ko kasing comfort food is Sinigang. Sinigang na baboy particularly. Pero kahit anong sinigang is okey sa'kin. Mas oo, mas actually, maraming puwedeng hindi sasang-ayon sa'kin, mas gusto ko ang sinigang kaysa sa pambansang ulam natin na adobo. <chuckles> Para sa akin, mm, gusto ko kasi yung asim na binibigay niya, yung linamnam. Pero sa sinigang na baboy, mas gusto ko yung ano, yung <clicks tongue> alam mo yung malapot na sabaw?
Hmm. Nako. Oo. Ah. Adobo. Talaga? Oo. Mm. Ha oh.
Oo, mas gusto ko yung malapot na sabaw na sinigang na gabi in particular. Oo, kesa yung sa original. Mm, oo, para sa'kin.
Okey. Oo, oo. Oo, kumbaga ano nga talaga, mm, nakakapagbigay nga talaga siya ng ano 'no, ng lapot yung gabi 'no. Kumbaga may mga ano 'yan, eh, di ba? Parang may mga sinigang mix na tinatawag, di ba? Ganun, oo.
Mm, totoo. Ayan, mm. May mga natikman din naman ako na talagang sa sampalok, masarap din yun. Yung talagang natural, na hindi gumagamit ng pakete ganiyan. Masarap din siya, pero para sa'kin kasi yung lapot yung hinahanap ko sa sinigang, napakasarap nun. Tapos isipin mo pa, partneran mo siya ng ano, ng sawsawan o yung patis na may sili, na may kalamansi. Ay, napakasarap. Alam mo ba na habang kinukuwento ito, eh, nagugutom na rin ako kaka <chuckles> kakaisip.
Ah, okey. Natural, oo. Mm. Mhm. <chuckles> Tama, tama. Mm. Ah, oo, na-ano nga lang, talagang halata nga sa'yo na nagugutom ka ano, kumbaga. Pero alam mo kasi ganito 'yan, eh, likas talaga sa mga Pilipino yung pagkain 'no. Talagang, ah, 'pag sinabi nating, ah, comfort food, maraming maisasagot at maibabahagi yung mga tao, eh, 'no. Pero alam mo, yung nabanggit mo kanina, yung sa sinigang, marami naman talagang ta may may hilig din sa sinigang, eh, 'no, kumbaga kanya-kanya naman tayo 'no. Pero eto, ah, maitanong ko lang 'no, ah, meron bang taong nag-impluwensiya sa'yo o kaya may mga tao bang nagluto ng sinigang kung bakit yun ang naisagot mo? Kumbaga may mga specific bang tao na kahit papa'no nakapag-ano sa'yo, nakapagbigay ng ano, ah, kumbaga halimbawa sa'yo?
Oo. Totoo, mm. Mm. Oo. Mm. Taho. Mm.